Heu, dis-moi, j'ai j'ai besoin un petit peu de de te parler d'une situation, heu, que je traverse en ce moment. Heu, heu, qui me fait un petit peu de mal ou en tout cas, je me, heu, je me sens pas très bien, très anxieux, heu, de façon, heu, générale et heu, c'est assez quotidien. Heu, voilà enfin, j'ai bientôt, heu, 32 ans et je t'avouerai, je sais pas du tout dans quelle direction, heu, je vais. Heu, il y a plusieurs événements qui sont passés, heu, dans ma vie ces derniers temps et ce qui fait que, heu, que, hem, il y a une sorte d'incertitude, heu, qui se crée chez moi, enfin, je j'ai j'ai pas forcément de de petite amie, heu, professionnellement parlant, heu, heu, c'est c'est c'est c'est pas la joie. Et hem, voilà, je voulais en parler à quelqu'un, voir, heu, si, heu, il y avait peut-être des petites méthodes que je pourr peux mettre en place pour, heu, me rassurer ou peut-être des actions même, je je sais pas. En fait, je suis tellement, hem, focalisé ou, heu, concentré sur ce qui va pas, que j'ai tendance à à pas voir, heu, heu, les différentes solutions qui peuvent, heu, heu, qui peuvent se présenter à moi et je suis un petit peu dans une phase de dépression, heu, difficile.
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, je comprends bien ta situation, heu, je suis désolé d'entendre justement que tu sois un peu, heu, dans l'incertitude et l'anxiété. Je te remercie vraiment de venir vers moi et de me faire confiance pour qu'on en discute, heu, sache que, bah voilà, je suis là pour toi, heu, tu peux trouver, heu, mon épaule à côté de toi, il y a il y a pas de problème. Heu, en effet, on peut essayer de trouver des axes, heu, bah d'amélioration ou, en tout cas, des axes de de travail pour essayer de te sortir un peu de voilà, de de ce cercle. Heu, tu m'as parlé d'incertitude et d'anxiété, est-ce que ça fait longtemps que tu ressens ça ou alors c'est c'est récent?
Heu, on va dire ça fait, heu, ça fait environ 1 an, quelque chose comme ça. Hem, je je travaillais en banque, heu, auparavant, heu, ça se passait pas bien du tout, heu, parce que les promesses qui m'ont été, heu, faites n'ont pas été tenues, heu, que ce soit sur la rémunération ou aussi sur les, hem, les objectifs, heu, professionnels. Et heu, donc, j'ai mis un terme à cette, heu, aventure, heu, professionnelle. Et heu, avec ça, s'est combiné aussi, heu, la rupture avec ma ma petite amie. Heu, donc ça, c'était il y a environ, heu, 6 mois. Et en fait, les 2 choses cumulées font que, heu, que j'ai, hem, enfin j'ai l'impression en tout cas de c'est pas de pas valoir le coup, mais, heu, de pas savoir oui, exactement où je vais, heu, vu que tout s'est arrêté d'un coup. Et là, heu, donc, heu, professionnellement, j'ai voulu redémarrer une activité avec une entreprise et ça s'est re-arrêté, heu, parce que, heu, les missions qu'ils qu'ils devaient me confier au final n'ont pas été respectées par rapport à la fiche de poste et donc, heu, je me retrouve, heu, comment dire? Heu, sans activité et je je je sais pas trop, heu, quoi faire.
Ouais. Ouais. Oui. Oui. Oui, je com d'accord, oui, je comprends bien ta situation, heu, sache que t'as tout mon soutien, hein, c'est c'est c'est très courageux de me parler de ça. Hem, là, par rapport à l'activité justement que tu as lancée, heu, récemment heu, est-ce que tu as décidé, du coup, heu, d'arrêter ta société? Ou alors, heu, tu souhaites, heu, essayer de rechercher de nouv de nouveaux contrats? Heu, dans la question, c'est, est-ce que tu vas vouloir rebondir professionnellement? Ou alors, heu, tu veux continuer dans cette voie-là et essayer de trouver des solutions justement pour trouver des nouveaux contrats?
Heu, j'ai essayé de, de réfléchir, hein, heu, à tout ça, mais c'est sûr que c'est, heu, c'est pas évident. Heu, parce que je me heu, comment dire, je je m'épanouissais pas forcément dans mon travail. Effectivement, je j'arrivais à à gagner ma vie, heu, et c'était, heu, c'était un peu plus qu'alimentaire. Effectivement, j'avais tout de même des, heu, des, heu, des objectifs, des prétentions, je voulais monter en compétences, je voulais gagner un petit peu mieux ma vie. Mais plus le temps passe et plus ces expériences ont été, heu, ont été un petit peu, heu, catastrophiques, plus je pense à faire autre chose, totalement. Quelque chose qui, heu, peut-être me passionnerait un peu plus, heu, afin que je m'épanouisse. Heu, donc, heu, mmh, c c mais, ouais, heu, là aussi, je je sais pas trop, c'est une incertitude que j'arrive pas à à, heu, à combler. Je sais, heu, pas forcément vers qui me diriger pour essayer de trouver une solution, heu, là-dessus.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, heu, je comprends ton incertitude et je pense que c'est tout à fait normal, hein, dans ta situation. Hem, justement cette situation, est-ce que tu as pu en parler, heu, soit avec un ami, soit tu sais, avec tes parents ou de la famille ou un ancien collègue? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà parlé avec quelqu'un que tu as déjà, heu, voilà confié à quelqu'un?
Heu, oui, je je, heu bon, je suis très très proche de, heu, de ma mère, heu, donc, heu, bon, je lui en parle assez, heu, fréquemment. Mais, hem, bon, heu, là, heu, une maman, entre guillemets, c'est, heu, c'est pas forcément «très très objectif», heu, on heu, de façon générale. Heu, donc, ça me fait du bien, en tout cas, d'en parler avec elle, mais, heu, ça s'arrête là. Et après, j'ai mon meilleur ami qui, heu, lui aussi, heu, enfin dans heu, travaille et heu, a eu des expériences, heu, plus ou moins, heu, bonnes, donc, heu, qui essaie de me donner des pistes. Notamment sur, heu, tout ce qui est, heu, faire des bilans de compétences pour essayer de voir un petit peu où aller. Mais, alo je t'avouerai que je je me suis pas forcément penché sur le sujet. Et heu, collègue de travail, non, pas forcément, heu, parce que hem, heu, je suis dans une situation où je me sens un peu honteux, si tu veux, de, heu, de, hem, de changer de de travail tous les, heu, tous les 6 mois, des choses comme ça. Donc, heu, non, je leur ai pas du tout, heu, parlé de la situation, même si c'est quasiment des amis, mes anciens collègues de de de travail. Donc, heu, voilà, ça reste mon meilleur ami et ma mère à qui j'en parle le plus.
Oui <clears throat> Ouais. Oui. D'accord. Oui. D'accord. D'accord, je comprends. Heu, alors si je peux essayer hein, de te donner 1 ou 2 conseils. Hem, le fait que tu sais, tu m'as parlé un petit peu de de honte, heu, par rapport à tes anciens collègues par exemple. Heu, peut-être essayer de creuser, tu sais sur, heu, alors, pas tous tes anciens collègues, forcément, mais un avec qui tu étais, tu vois vraiment proche ou vraiment quelqu'un qui est, tu v tu sais, qui est parti de cette société pour essayer de, voilà, de partager un peu. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais si tu as un ancien collègue qui n'est plus dans cette société, peut être essayer, tu sais de de partager un peu comment lui, il l'aurait vécu, par exemple. Et hem, un autre conseil, tu m'as parlé tout à l'heure de bilan de compétences. Heu, ton ami a eu une très bonne idée, je te je t'encourage à à essayer de regarder dans cette voie-là et il y a aussi, heu, tout ce qui est, heu, forum des métiers, je sais pas si tu connais ça? Pour aller, hem donc en fait, c'est des espèces de foires, heu, dans des Zénith ou des choses comme ça, où tu vas aller rencontrer tout un tas de chefs d'entreprise, donc ça peut être, heu, une très grande entreprise comme un freelance, comme, heu, quelqu'un qui a une, heu, heu, tu sais u une plus petite boîte avec, heu, 5 ou 10 personnes. Et en fait ça te permet d'échanger. Pas forcément su pour prendre un métier, mais déjà ess échanger autour d'un métier. Du coup, si tu as f si tu as ciblé quelque chose que tu voudrais faire, tu pourr tu pourrais peut-être, heu, trouver des réponses dans ces forums des métiers.
Mmh. Ah non. Mmh d'accord, ah super! Non non, heu, bon, je c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on avait au au lycée. Heu, on avait une journée qui était dédiée à aller, heu, bon, on habitait dans un petit village, donc on était obligé d'aller dans une grande ville. Et effectivement, nous, c'était un peu sur, heu, l'orientation, heu heu, universitaire. Donc, heu, on avait quelque chose un petit peu équivalent. Mais je savais pas que ça se faisait sur le plan professionnel. Donc, heu, non, merci, c'est une excellente idée de pouvoir é échanger avec des gens. Et ensuite, tu me, mmh, tu me parlais de, hem, d'en parler à un ancien collègue, heu, qui a peut-être, heu, vécu la même situation ou alors, heu, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Bon, heu, on a, heu, on a pas mal échangé quand on était dans cette société. Et effectivement, lui non plus, heu, s'épanouissait, heu, pas du tout. Heu, parce que, heu, bon lui c'était plutôt une question de salaire, des des choses comme ça. Et bon, en soi, ça crée une incertitude, moi aussi, hein, heu je vraiment, heu, sur le plan, heu, salaire, je je je me posais des questions. Mais, heu, mais donc, heu, je je je sais pas si c'est une, heu, bonne idée, sachant que j'ai pas donné de nouvelles depuis un un moment. Mais je vais déjà essayer dans un 1er temps de faire ce que tu m'as dit. Heu, le bilan de compétences, de toute façon, je suis, heu, je suis demandeur d'emploi, donc, heu, j'ai droit à des, heu, accompagnements un petit peu, heu, personnalisés, heu, à ce niveau-là. Heu et heu, je vais déjà ouais, je vais déjà me rapprocher de de France Travail afin de de voir ce qui est possible.
Mouais. Ouais. D'accord. Oui, exactement. D'accord et est-ce que, hem, tu vois d'autres points sur lesquels tu tu voudrais qu'on discute, heu? Heu, est-ce que tu voudrais d'autres conseils?
Non, vraiment, ça m'a fait déjà énormément de bien, heu, d'en parler. C'est jamais évident, heu, d'en parler à ses proches, comme comme je te disais, heu, il y a ce sentiment de honte, heu, un petit peu, heu, heu, qui m'envahit. Et heu et en soi, heu, le fait de d'avoir quelques clés, heu, effectivement de de me confirmer que le le bilan de compétences peut être une bonne chose et heu, le forum des métiers que je connaissais pas du tout, ça va déjà, heu, peut-être me soulager heu dans mon anxiété. Et rien que le fait de me dire hem, je je je mène des actions pour que ça aille mieux, heu ou je vais mettre en place des actions pour que j'aille mieux, ça déjà ça me fait du bien et heu, je sais que ça me fera du bien sur le long terme.
Ouais. Oui. D'accord. Et bah écoute heu, moi, heu, je te souhaite vraiment bon courage. Heu, sache que si jamais tu veux rediscuter de ça ou si je peux encore te donner, heu, 1 ou 2 conseils, heu, tu peux me trouver, tu peux revenir vers moi quand tu veux.
Merci encore pour ton écoute et tes précieux conseils.